Oo, parang lahat nag-i-equalize na din, eh. Hin i gano'n din, mm. Wala ding silbi.
Kaya nga po, eh, mm. De Kaya nga. Pero ano po ang nakakaapekto or paano po nakakaapekto sa araw-araw mong buhay ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin?
Hay naku! Eto, alam mo ba, minsan ano isang beses na lang ako kumaka eh, walang joke 'to, ah. Isang beses na lang ako kumakain sa isang araw para, parang diet ko na din parang OMAD gano'n. Tapos nakakatipid pa ako sa pagkain. Ayun, yung mga anak ko na lang yung pinapakain ko ng marami gano'n. Ay naku! Eh, pe mm.
Mm. Hmm. Kaya nga, mm. Oo. Kaya nga, malaki talaga yung epekto nito 'no kaso talagang kailangan nating magtipid. Kahit sabihin mo namang tipid mo na pero 'di ba, kasi kapag mag-gro-grocery ka, parang yung isang supot na 'yun parang 'di mo akalain na 1K na siya.
M Mm. Oo nga, dati ang dami ko nabibili sa 2,000 ngayon, wala na. Parang isang supot na lang ay naku!
Kaya nga pa parang ang bilis. Pati yung 1K mo mamaya pupunta ka lang sa mag-gro-grocery tapos biglang mawawala na siya ng bigla 'di mo namamalayan. Kaya ang bilis ng pera.
Oo, nakakaasar. Hay naku!
Mm.
Minsan parang ano, eh, hindi ko nga alam kung pa'no 'pag nagkasakit ka gano'n, ta's wala ka naipon?
Kaya nga. Pa kaya, ah, parang ang hirap na mag-ipon 'di ba?